Ah, ayun nga kasi napakalaking bagay nito kasi katulad nung sinabi ko kumpara sa dati kong relasyon na hindi ako friends sa social media, wala akong access sa telepono niya, parang kaya kahit nambabae siya no'n, hindi ko man maaway yung babae kasi ang isasagot sa'kin, "Wala ka naman sa Facebook niya," parang ganon. Kasi parang kahit ako e-entertain ko kung makita mo naman parang single. Kaya ganon, um, doon nabuo yung insecurity ko sa sarili ko na sobrang
Mm. Oo. Oo. Mm. Oo, oo. Mm. Ah.
binawi at napakalaki ng pagkakaiba sa asawa ko ngayon, kasi nga 'yun nga minsan, ah, "Mommy, ah, meron ba nag-chat sa'kin?" "Mommy tumunog yung cellphone ko, anong sabi? Sino yun?" sabi niya. Kumbaga parang alam mo na wala siyang tinatago, kasi nga hindi siya hindi niya tinatago yung telepono niya, alam ko yung password ng computer niya. Alam ko sino yung mga kasama niya kung lalabas siya, grabe yung self-confidence ko na rin sa sarili ko na, ah, yung respeto niya sa'kin, um, yung binibigay niyang assurance sa'kin, sa mga ganito, 'di ba? Tapos la
Oo, oo. Mm, mm. Mm. Yung seguridad din. Oo, oo. Oo. Hmm. Mm, parang maganda din yung nga 'yong ganyan. Mm. Oo, mm. Oo 'yun, assurance. Oo. Parang gusto ko na din ng ganyan. <laughs>
Oo, nakakatuwa lang na kahit nag-iba yung katawan ko nung nanganak ako pino-post niya pa rin ako kahit hindi ako kagandahan, ganyan. Oo, sobrang hindi niya ako kinakahiya kumbaga, at saka yun nga, pati sa mga gawain niya para walang pag-usapan kasi nakakatuwa lang yung kung smooth sailing lang sa araw-araw at magaan, 'di ba?
Oo. Oo, naa-appreciate pa din, oo. Mm. Oo, mm. Mm. Oo. Oo, mm. Ako mahalaga oo, mahalaga talaga para sa'kin yung, ah, transparency sa isang relasyon para hindi na ito pagsimulan ng pagdududa, pagtatalo at ano, at pag, ah, kasira ng tiwala. Kaya hangga't maaari umpisa pa lang talaga maganda na may transparency talaga sa panig naming dalawa, lalo na ngayon na magkasama kami sa iisang bahay tapos hindi pa kami kasal, mm.
Ikaw, paano sa sa inyo? Oo. 'Di ba? Ang hirap naman kasi nung hindi kayo magkasundo at laging may issues, napaka-toxic ng ganon, nakakasakal.
Oo. Mm. Mm. Ayun, ang ganda po ng usapan natin ngayon tungkol sa tiwala sa isang relasyon. Oo, marami pong salamat sa inyong mga naibahagi. Paalam po.
Kit Nga, pati ako Naka-relate sa'yo. <chuckles> Sa'yo din, salamat sa'yo.